Olha, eu acho que eu queria buscar, assim, um um conselho, uma dica nessa questão de a gente se cuidar, porque eu trabalho muito, muito, muito, muito, muito, o dia todo. E tenho deixado, assim, eh, de lado o autocuidado, eu já nem sei, na verdade bem o que que é autocuidado pra te falar a verdade, tá.
Sim. Uhum. Entendo. E me diz uma coisa, né, até antes de eu começar aqui a a sondar pra entender o contexto do que tá acontecendo. Você deseja que, eh, você deseja desabafar comigo, você deseja um um conselho ou algumas dicas pra poder te ajudar?
Sim. Tá. Tá legal. Aí, eu acho que ia ser muito legal se você me falasse algumas dicas pra pra ajudar no processo, viu? Ia ser bem legal.
Ah. Muito bem. Então, aproveitando, deixa eu até te perguntar, assim, eh, quantas horas por dia ou por semana, não sei, você tem disponível, assim, pra você praticar esse autocuidado, pra você se cuidar, você consegue mensurar, assim, mais ou menos se você tem esse esse tempo disponível pra poder fazer isso e de que forma?
Sim. Olha, eh, pergunta interessante essa. Olha, começa o pro o meu problema, na verdade, z eh, eu acho que tem du u u 2 situações, o meu problema. Uma eu tra eu tenho 3 trabalhos.
Sim, me conte. Ah, tá.
Tá? Eu quando eu não tô num trabalho, eu tô no outro trabalho, quando eu não tô no segundo, eu tô no terceiro, porque todos são trabalhos remotos.
Então o tempo pra você é bem curto?
Curtíssimo! Trabalho muito, muito mesmo. E e inclusive nos finais de semana.
Sim. Uhum.
Bom, esse é o é o a questão, é a situação. Agora tem um lado que eu vou vou falar pra você, que de repente você pode me ajudar até mais nisso, que quando eu eu vamos supor, eu tenho um tempinho, ah, que poderia ser um auto cuidado. Eu me sinto, eh, não sei, eu eu sinto que não eu não mereço um um tempinho pra mim, eu fico com vergonha de querer fazer um au auto cuidado, pra mim. É, sério!
Sim. Sério? Uhum.
Não sei nem te explicar porquê.
Mas é isso. Me explica de onde é que vem esse sentimento. Ele tem surgido mais agora por conta, eh, de que você se vê realmente com muito trabalho e você, hum, eh, você quer produzir bastante e e você não quer perder muito tempo e e por isso você se sente de uma certa forma, se se cobrando de forma demasiada pelo fato de "Ah, ter que parar pra cuidar de mim pra poder ter um descanso?". Tipo é é é de agora que vem isso ou so você sempre s sentiu esse tipo de de coisa?
Hum. Sim. Sim. Hum. Tá. Olha, eu acho que é um é um pouquinho disso, é um pouquinho disso, sim, mas você sabe, eu tô pensando enquanto você falava, eu esta eu estava pensando aqui, né? Eu se eu sou o tipo daquela pessoa que eu sempre penso primeiro nos outros.
Sim. Ah, sim.
Tá? E sempre eu vou pensar em mim por último.
Hum, entendi. <laughs>
Eu não sei se te respondi, mas é é mas é é assim é é é a minha natureza. Eu sempre penso nos outros. Então, eu sempre vou pensar na minha família primeiro, na minha esposa, nos meus filhos, na no nos nos parentes, nos animais de estimação. Aí, quando eu pensei em todo mundo, r r reservei tempo pra todo mundo, se sobrar alguma coisa, aí eu uso para o autocuidado comigo, sabe.
En então, você tem se colocado realmente como o o último da lista, né. Ou seja, é mui é, existem muitas pessoas à frente que você de se preocupa em cuidar, mas você tem ficado um pouco de escanteio dentro ali da sua lista, né, de prioridades.
<laughs> É. Sim. Uhum. Completamente. E e assim, sem vergonha, sem vergonha de falado. Falo honestamente, eu sem <clears throat> sempre sou o último da lista mesmo.
Sim. E aí é que eu entro pra até já falar a primeira questão que eu desejo, né, tratar contigo, que é o seguinte.
Hum. Sim.
Se e vai chegar um tempo que se você não cuidar de você, não cuidar da sua da sua saúde física, saúde mental, de v você não ter o esse tempo pra você, pra você, sabe, v v que realmente você se permita, sabe, eh, eh v se ver de uma forma diferente, você vai acabar se comprometendo ao ponto de que você não vai conseguir mais cuidar nem de ninguém, nem de você, nem de ni, n nem das outras pessoas que você tanto prioriza hoje, sabe. Então, eu acho que é muito importante você começar a a se amar de verdade, porque, assim, à medida que a gente não a gente se coloca, sabe, tão assim, tão pra o o o o o para o último, a última posição da lista de cuidados que nós temos, sabe. Aí significa que, assim, a gente não tá olhando para si, a gente, eh, realmente não está se amando como deve e e e nós precisamos. É certo que, claro, é é necessário que a gente sirva ao próximo, é necessário que a gente pense no próximo, mas pra que eu i possa ajudar alguém, eu preciso estar bem. Para que eu possa fazer o bem para alguém, eu preciso ter condições para fazer isso, eu preciso ter condições emocionais pra isso, condições psicológicas para isso, eu preciso estar descansado para isso. Então, é é é bom você o começar a olhar pra isso com muito cuidado.
Uhum. Sim. Uhum. Tá. Nossa. É. Tá. Uhum. Hã. <laughs> Sim. Uhum. Tá. É verdade. Uhum. É. Uhum. Eu tô entendendo, eu tô entendendo, sabe. É que assim eu fico tão feliz, tão satisfeito de de ajuda sabe. Fazer as coisas para as outras pessoas? Que eu acabo esquecendo de fazer para mim ou, não sei, é é é complicado, agora, garanto a você que todas as consultas médicas, todos os remédios estão todos em dia aqui para para os para minha esposa, para os meus filhos, está tudo em dia. Eu faz mais de ano que não vou no médico. <laughs>
Sim. E os seus? <laughs> Tá vendo?
Né? É. Faz mais de um ano que eu não vou no médico e nem no dentista.
Porque a Pois você não pode se sabotar dessa forma. É importante você se cuidar, porque então eu já percebi que você tem filhos e você é ói e você é casado, correto?
Eh. Sou casado. Sou casado e tenho filhos.
Pronto, ok. E você entende que você você para o seu filho, você é até um Super-homem, mas você entende que você não é um Super-homem, <laughs> que você, que você é suscetível, sabe a várias situações que não apenas a kriptonita, mas você é suscetível a algumas questões de saúde, sabe, que coisas podem acontecer com você e que podem te paralisar e te comprometer no cuidado para com os seus filhos e para com a sua esposa, então você precisa tá bem.
É, até entendo. Entendo. Uhum. Sim. Aham. Você tem toda a razão, eh, eu até sinto vergonha, mas é é o que acontece. Eu não reservo tempo para o pra autocuidado. Agora eu queria te fazer uma pergunta o que que, eh, o você considera autocuidado?
Pois. Eu entendo. Sim. Pronto. O autocuidado é quando eu olho para mim e compreendo, eu eu identifico que, sabe, e e eu não tô, sabe, produzindo da forma como eu deveria produzir. Eu tenho estado mais cansado do que eu deveria, sabe, eh, eu percebo que a minha mente ela já não não tem, sabe, desenvolvido como desenvolvia antes e e que é necessário eu parar um pouco, descansar, relaxar, ter tempo pra mim, sabe, é cuidar do meu emocional. É é, sabe, é olhar pra dentro, o o autocuidado é é antes de de, sabe, da da aparência, de ter uma boa roupa, de estar ali be bem barbeado, com o cabelo cortado, e tal. Isso também é autocuidado, mas o principal é; olhar pra dentro e identificar que existem questões que precisam ser tratadas e trabalhadas no meu emocional, no meu psicológico e e e eu f fazer o que eu preciso, o que precisa ser feito pra eu ficar bem, pra eu estar bem e isso isso é muito importante.
Uhum. Ah. Uhum. Tá. Hã. Entendo. Uhum. Sim. Tá. Hum. Entendi. É é é é é uma pergunta interessante, né. Porque, eh, o que é o autocuidado, né? Eu preciso pensar um pouco um pouco nisso, porque assim, eu tô bem, tô bem de de saúde, tô tá tudo ótimo. É que o que, hã, uma situação que eu acho que aflige a todos os brasileiros que moram em outros países, é natural, é uma luta diária, né, você está num outro país, uma outra língua, outro trabalho, outra outra cultura. Então é uma luta diária para você conseguir conseguir equalizar as diferenças, né. Hã, seja no campo profissional, no familiar, no social, você está sempre batalhando, né, quando você está num outro país, eh, tentando fazer aquele outro país a sua casa. Então, eu acho que o fato de eu ter mudado e morar nos Estados Unidos, é um fato ou um fator que acaba tomando mais o meu tempo que eu poderia investir em autocuidado
Sim. Sim. Com certeza. Sim. Sim.
Para reinvestir nessa nessa luta de fazer esse país a minha casa, sabe?
Eu entendo.
É estressante, viu? Ser estrangeiro, eh, num país, é muito estrajan estressante pra te falar a verdade, tá bom.
É. Dizer que a vida do imigrante, ela não é fácil, e isso é uma realidade. É porque você está começando realmente do zero. Você com tá começando realmente uma nova vida, né. Mas assim, olha, não coloque muita pressão nos seus ombros também. Há há uma há uma importância também de você começar você você já identificou que você realmente precisa ter essa eh, esse autocuidado, e isso é bom. Voc você tem se incomodado, identificou. Agora que identificou e reconheceu, agora é hora de você fazer algo para que isso se resolva. Mas você não precisa, também, agora fazer coisas absurdas. Começa pequeno, comece já que você identificou e você sabe que você precisa disso, sabe, que você cons eh, pare e veja o que é que precisa ajustar na sua agenda para vo que você tenha esse tempo de autocuidado. Você tenha um tempo a mais de descanso, um tempo a mais para você, sabe, ficar ali, você, você mesmo, relaxando, dando uma boa caminhada, sabe, fazendo coisas para relaxar. Eu acho que isso já iria ser um bom começo para que as coisas comecem a se resolver.
É. Uhum. É isso mesmo. Tá bom. Sim, sim. Uhum. É. Sim. Uhum. Tá. Tá bom. Tá. Entendi. Olha, eu gostei mesmo do das dessas suas dicas, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma lista, sem com poucos itens, não é uma lista quilométrica não. Com 2 ou 3 itens.
Sim. Bom.
Por onde eu poderia começar a a fazer esse autocuidado.
Maravilha.
Eu acho que isso vai ajudar, viu. Vai me ajudar bastante. Olha, agradeço e e e e também foi bom foi um autocuidado abrir o jogo e falar com você. Eu te agradeço, muito obrigado.
Ah. Eu que agradeço, um forte abraço.